あの、ちょっとお聞きしたいんですが、と、ご自身を変えた習慣って何かありますか？
はい。 えーと、そうですね、あの、私結構あの、ネガティブで結構自己肯定感が低いっていう欠点があってはい、で、それを直したくて、あの、ノートになんか自分の考えとかを書く、ジャーナリングっていう習慣をあの、始めました。
はい。 はい。 あ、そうなんですね。はい。 はい。 ああ、ああ。 へえ、それはいつ頃から始められたんですか？
そうですね、大体1年ぐらい前からですね、はい。
ああ、じゃ、結構続けてらっしゃるっていう感じなんですね。
はい。 そうですね。
ええ。どうですか？それでこう、効果とかって目あの、目に見えてきたりってしてますか？
はい。 ああ、そうですね、やっぱりその、最初のうちはあんまり分からなかったんですけど、その、1か月、3か月、半年とかっていうのを振り返ってみると、確実に効果はいい方に出てると思います。
はあ。 はい。 うんうんうん。はい。 へえ、あ、そうなんですね。
はい。
うん、何かその、チャージャーナリング？でしっけ？それを始めようと思ったきっかけってあるんですか？
はい。はい。 あ、はい、あの、私もともと文房具が好きで、こう、自分でいろんなノートとかペンとか買ったりすするのが好きなんで、あの、SNS でもそういうアカウントの人を結構フォローしてるんですね。はい。で、あの、手帳の使い方とか、そういうのをあの、紹介してる YouTube とか、そういうインスタとかのアカウント見てたら、その、ジャーナリングっていうものがあるっていうのを見つけてはい。
ああ、はい。 はい。 うーん、はい。 あ、そうなんですね、はい。 はい。 うんうんうん。 ああ、なるほど。はい。ええ、じゃそれその、なんか YouTube を見て、あ、ちょっとこれいいなって、自分も試してみようかなって思って始められたんですか？へえ。
はい。 はい。 はい、そうですね。もうそういうなんか、ほかの人の素敵な投稿がきっかけで、ああの始めました。
はい。 はい。なんかあの、ざざっくりでいいんですけど、具体なんかあの、その、ざっくり、どどんなことを書かれてらっしゃるんですか？あの
はい。 はい。なんかその、ジャーナリングってこう、いろルールっていうか決まりとかはそんなになくて、まあ、なんか自分の思うこととか、やりたいこととかを書き出して、明確にしようみたいなことなんですね。
はい。 うん、うん。 ああ、はい。
で、私の場合は、えっと
はい。
1個のページをこう、4つに割って
はい。
で、えと、毎朝朝、書く習慣なんですけど
うんうんうん。 はい。
昨日頑張ったことと、えっと、今日やることと
ああああああ。 はい。
あと、それから今日の目標？みたいな。それで、えっと、一番最後のところだけは、朝、空けといて、なんかそう、で、最後にその、今日の気づきとかメモとかを書くみたいなはい、まとめみたいなはい。
うーん、うんうん。 あ、そうなんですね。へえ。 ああああああ、まとめみたいな。ああ、そう。へえ。
そういう感じでやってます。
あ、ええ。あ、じゃあこう、ざっくり書くことっていうのはもう決ま大体決まってらっしゃるんですね？
はい。 そうですね、毎朝そこを書いて、あと、そのその都度、ちょっとこう悩み事があったりとか、い行き詰まった時とかに、バーッといっぱいこう、思うがままに書いて整理するみたいな感じです。
うーん。 はい。 うーん。 ああ。 はい。 うーん。うん。ああ、やっぱりその、思ってることを書き出すことによって、こう何か考えがまとまったりとか、新しい何か、こ、気づきがあったりすするんですか？
はい。 はい。 はい。 そうですね、あの、ん、思ってることを書くと、その、客観的に読み返すと、なんか、「あ、ここ」、例えば、うんと、じゃあ旅行に行きたいみたいなことを、「なんか、何度も書いてるな」とか、<chuckles> そう、なんかそうすると、あの、ほんとにこういう風に思ってるんだったら、じゃあ旅行に今年行くためにはどういう風に、あの、すれ過ごせばいいかとか、そういう新しいなんか、ポジティブな気づきに繋がったりとかしますね。
はい。 ああ、はい。 うん、うん。 ああ。 あ、そうなんだ。 そう、ああ。 うん、うん。 はい。ああ、なるほど。 はい。 へえ。 ああ、ななんかいいですね、とってもいい習慣ですよね。
はい。
へえ、ん、じゃ、逆になんかこうこう、ちょっとここはこう、ダメだったな、みたいなネガティブなことを書くこともあるんですか？
はい。 あ、そうです、めちゃくちゃあります。なんかネガティブなことを書くと、やっぱりそれはそれでじゃあうんと最初はこう、だらっと愚痴みたいにどんどん書いてくんですよ。でも、書いてくうちに、じゃあ何をしたらこうならなかったのかとか、次どう気をつけたらいいのかとかを書いていくようになって、「じゃあ、ここ気をつけよう」みたいな、なんかそういう風に、あの、書きながら整理するから
ああ、うん。 うーん。 うーん、はい。 はい。 ああ。 はい。 はい。 はい。
その、問題点とか、えっと、解決策も見つけやすい気がします。
うーん。 ああ、なるほど。最初はじゃあ、ちょっと愚痴っぽく書いてたものが、だんだんじゃあ、「それをじゃあ、どうしたら解決できるんだろう？」っていうこう、方向が少し変わってきて、で、その
はい。 はい。 はい。
なんですかね、し実際の生活でも、それを実践してみたりっていうこともあるんですか？
はい。 そうですね、なんか、そこが一番ゆあの、やってきて変わったなって思ったところで
はい。
なんか、前はその、なんかあったらすぐ落ち込んじゃって、「あ、私ダメだ」で終わってたんですけど
うーん。 あ、はい。
そうやって書き出すことで、頭の中になんかそういう考えが浮かぶじゃないですか、こうしたらこうなるみたいな。そうするとなんとなく、日常の行動でも自然とそれが実行できるようになってきた気がします。
うんうん。 はい。 うーん。 ああ。 ああ、じゃ、もうその習慣がもう身に染みて、もう自分の中でも、「あ、じゃ、こうだから、じゃ、こうしてみようかな」みたいな風に、行動にも影響与えてくれてるっていう、んじん、う、うん。はい、あたらしい習慣ですね。はい。
はい。 はい。 はい。 あ、そういう感じですね。うん。 はい、やってみてすごい、いいかなって思ってます。うん。
ええ、あ、そうですよね。なんかその、1年ぐらい続けられてたっていうことなんですけど、なんかもう、やっぱり毎日書くのって結構大変だと思うんですね。なんか途中で、ちょっと書くの忘れてしまったりとか、あ、めんちょっと、今日めんどくさいから、明日やろうかな、なんていう日もあったりしたんですか？
はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 はい、めちゃくちゃありました。<laughs> 特に最初の頃は、おあの、ま、書くのを忘れちゃったりとか、あと、最初、夜書いてたんで、あの、仕事終わって疲れてもう寝ちゃって、「めんどくさいからいいや、明日で」とかってなってたんですけどはい。
ああ、そうですか。はい。<chuckles> はい。 はい。 ああ、はい。 うん、うん。 んであ、はい。あ、ありますよね、はい。
でも、そうですね、自分がやりやすい時間をまず見つけるっていうのが、良かったかなとお、ますね。
へえ、はい。 う、うーん。 確かに、そうですよね。夜だと、疲れてたりすると「もう、いっか」なんていう風に、なっちゃうような気がしますよね。はい。ああ、なるほど、だあ、じゃ、だから朝、こう書くようにしたっていう感じですか？ああ、そうだったんですね。へえ。
はい。 そうなんですよ。 はい。 はい。 あ、そうですそうです。はい。 そうなんです。うん。
うーん、で、自分なりにそういう、あの、続くようにやり方を変えていって、ま、長く続けられてるっていう
はい。 はい。 そうですね。あとは、なんかその、抜かしちゃやらない日があっても、あんま気にしないように
感じですかね。はい。 ああ、なるほど。
なんか最初は、すごい綺麗なノートみたいなのに気合い入れて書いてたんですけど、そういうのって、1回飛ばしちゃうと、なんかもう、い「ああ！せっかく毎日書いてたのに飛ばしちゃった」ってなるから、逆にもう百均とかの雑な感じに、バーッて書いてっていう気軽にしました、だから。
ええ。 はい。 うん、うん、うん。 ああ。はい。 ああ、ああ。うーん。はい。 ああ、じゃ、もう最初は、「ま、とりあえず書ける日に書けばいいや」みたいな、ゆるく始めたっていう感じですかね。
はい。 はい。 そうですね、ゆるく。 そうですね。うん。
ああああ、でもそれで結局、こ、長く続けられたっていうことは、やっぱやり方がご自身に合ってたっていうことですよね？
はい。 そうだと思います。うん。
うーん、うん。 なんか、ほ他にも、何かこう効果が出たなみたいな具体的なエピソードとかってはありますか？
はい。 ああ、そうですね。えっとその、一番最初に、その、自己肯定感が低いのを変えたくてっていう話したじゃないですか。で、自己肯定感はかなり上がった気がするんですよ。
はい。あ、はい、おっしゃってましたね、はい。 はい。 へえ、すごいですね。 はい。
はい。 なんかその、今までは、なんかができても、 に褒められても、「いや、これぐらい誰でもできるでしょ」みたいに思ってたんですよね。
はい。 うん、うん。 うん。 ああ、そうなんですね。はい。
はい。 なんですけど、なんかこう毎日これだけ頑張ったみたいなことを書き出すようになったら、はい、意外と自分ちゃんと頑張ってやってるじゃんみたいに思えてきて。
ああ、はい、いいですね、はい。 ああ、うんうんうん。
で、あの褒めることもいっぱいあるし、あ、私なかなかやるねって思えるようになってきたんですよね。うん。
うん。 ああ、いいですね、それは。
だから、何かこう今までだったら、ちょっと無理かもしれないって思ったこととか、で、例えばあの求人の募集とか、なんか副業でちょっと難しそうなのがあって、こないだ。でも、ま、落ちるかもしれないけど、やってみよう、できるかもしれないしみたいな感じで、 一歩踏み出しやすくなりました。
うんうん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うんうんうん。 は、じゃこれやっぱり考え方の違いってありますよね。なんかもうネガティブに考えちゃうと、ネガティブの方に行っちゃうけど、それをじゃあ逆に褒める方に考えれば、なんかそのほいろ色々その褒め方ってあるあると思うんですよね。こえこう、こ自分はこれだけこれややったんだよって偉いじゃんみたいな。
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、そうですね。はい。 うん。
な、そういう風に自分をなんか認めてあげることができたっていう感じですかね。
そうですね。はい。 はい、そうですね、なんかもう、今までだったら今日は疲れたから家事何もできなかった、ああ、あ、みたいなんだったんですけど、こう今だと、もう疲れてなんにもできなくてやりたくなかったけど、なんか、うん、お風呂だけは掃除したぞとか、例えばすごいみたいに活用してて。
うん。 うーん。 うん。 <chuckles> いやい <chuckles> いやでもそうですよね。なんか自分で自分を褒めた褒めるっていうのもなんかすごくいい習慣だと思いますね。はい。
はい。 はい。
へえ、じゃこれこれからもじゃ、やっこの、え、習慣はやっぱ続けていくっていう感じですかね。
うん。 はい。 そうですね。なんかあのすごく自分にいい影響もあるし、あとなんかあのノートにしてるから、振り返った時に、ああ、こんなこと思ってたんだとか、あ、意外と成長したなとか、そういう風に思えて楽しいので。
うーん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 ああ、うん。 やっぱ書いてる内容とかもその、ま、そのご自身の考えとくってることが多分そのノートに書いてあると思うんですけど、やっぱよま、読み返したりしてると考え方が、あ、変わってきてるなっていうのがやっぱ明確に分かったりするんですか？
はい。 はい。 はい。 あ、そうですね。なんか最初の頃はずいぶんうじうじしてたなとかも思うし、あとはあのずっとあのなんだろう、私は仕事でここを大事にしたいみたいなことをおんなじこと言ってるから、じゃあここは本当に自分の中で大事だからなんか仕事する時にそこは、ま、例えば転職するとしたら、そこは守ろうとか、そういうなんか自己分析に役立ってると思います。
<chuckles> うーん、はい。 うーん。 はい。 はい。 ああ。はい。 うんうん。 ああ、なるほど。あ、自分自分がこういう風に続けることによって、あ、これはほんとに強く考えてるんだとか、そういうのが分かってくるっていう
はい。 うん。 はい。 はい。 そうですね。はい。
感じなんですね。 ちなみになんかさっきあの旅行旅行されたいっていうのを書いてあったっていうことそだったんですけど、なんかその後実際に旅行に行ったりはされたんですか？
あ、はい。 はい。 あ、しましたしました。はい。で、なんかすごい楽しくて、で、それも結局その旅行に行きたいってなった時に、じゃあ何のためにどこに行きたいのかとかを全部書き出して。
ああ、そうなんですね。ええ、どうでしたか？ はい。 はい。 ああ。うーん。
で、じゃあそのためにいくら貯めなきゃいけないかみたいなのとか、ま、計画みたいな感じですけど、そこまでいくと。はい、そうですね。で、そのためにはじゃああの1週あのちょっと自営業、でいっしゅうかんにどれぐらい仕事をすプラスでやったらいいのかとか、そういうところまであの計画立てて、ちゃんと旅行に行けたので、良かったなって思います。
ああ、なるほど。 う、具体具体的にってことですね。はい。 うん。はい。 ああ、うんうん、なるほど。 はい。 ああ、ああ、じゃよくすごい良かったですね。へえ、じゃあやっぱり書いて整理するって大事なんですね。
はい。 そうですね、なんか、ま、人それぞれだとは思うんですけど、自分にはすごく合ってる習慣で始めて良かったなって思います。
はい。 うーん、なんかお話聞いてて、なんか、あ、すごく素敵だなって、なんかその続けられたっていうのもすごいなって思いますし、なんかその考えをまとめたりとか、なんかその読み読み返すことノートだから、なんかデジタルだとあれですけど、ノノートだからあれですよね、読み返すこともできるから、なんかその振り返りにも役立つし、なんかすごくとても素敵な習慣だなっていう思いました。
はい。 はい。 うんうん。 そうですね。 はい。 はい。 あ、ありがとうございます。
あ、素敵なお話聞かせていただいてどうもありがとうございました。
はい、なんか私も喋っててこれからも頑張って続けてこうって思えたので、すごい今日は良かったです。どうもありがとうございました。
あ、良かったです。はい。 はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。